Có chứ, thì mình phải chuẩn bị tất cả các câu hỏi mà mình muốn hỏi mentor của mình. Thì, à, thí dụ như là, a, cái, a, cái này thì mình giải quyết như thế nào, cái kia giải quyết như thế nào chẳng hạn hoặc là sau khi tốt nghiệp đó mình nên làm gì nè. Thì mình nên phải chuẩn bị rõ ràng tất cả các câu hỏi trước, là mình phải sắp xếp thời gian cho chính xác, thí dụ là chỗ nào, địa điểm nào hoặc là tới lúc mấy giờ, thời gian gặp ra sao để cho người ta biết rõ là người ta sẽ làm gì, để tránh mất thời gian của người ta. Tại vì tại vì mình đang nhờ họ mà. <laughs> Ừm, ừm, ừm.
Ừ. Kê. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, khi mà bạn ở trong một tâm thế nhờ vả, đúng hông? Thì tất nhiên là làm tất cả mọi thứ đều bạn sẽ là là chủ động lên cái kế hoạch. Nhưng mà vấn đề á có một cái câu chuyện nào mà, kiểu như là, một cái cuộc hẹn mà nó cụ thể hơn, trong trong cái buổi hẹn ngày hôm đó bạn đã nói chuyện gì với lại, ờ, người mentor của mình và mentor của bạn đã đưa ra những cái giải quyết cho bạn như thế nào hông?
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. À, cái này lúc trước thì, à, mình có một lần lên Sài Gòn, ý là mình cũng hẹn cái chị đó ra thì một cái quán cà phê thôi, ý là, hình như quán cà phê Cộng Cộng Cà Phê thì phải. Thì hẹn ra cũng tầm sáng sáng tầm, ờ, 9:00, kiểu, ăn sáng á, kêu là kêu chị đó ra xong rồi hai đứa đi ăn sáng, ăn sáng xong rồi mình nói chuyền, thì mình hỏi về cái trường mà Liverpool John Moores gì gì á, ý là những cái trường ở Anh á, ý là, kiểu như, mình học chị đó đã học trường đó rồi, thì muốn hỏi là, à, cái chương trình học nó có phù hợp với mình hông? Nó có cái chương trình hoặc là những cái case study của Đại học Howard chẳng hạn hoặc là cái chương trình MIT, giống như là mình nó có tốt hay không và nó có phù hợp thật sự với mình hay không? Thì mình muốn muốn hỏi ý kiến đó chị đó chị đó học như thế nào, để mình có thể coi là nó phù hợp với mình. Ừm. Ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ô kê, bạn. Ừm. Hiểu, hiểu. Vậy thì trong cái cái buổi mà bạn muốn rằng là tìm hiểu những cái cái cái cái trường mà bạn muốn muốn chọn học tiếp á, thì bạn đã có những cái câu hỏi như thế nào, mà trước khi mà bạn gặp cái người mentor đó.
Ừm.